อืม ไข่ดาวจานนั้น ถ้าให้นึกถึงสมัยนั้นล่ะก็ ยุคนั้นจริง ๆ แล้วยังไม่ได้มี อ่า พวกซอสปรุงรสอะไรมากมายเนาะ อย่างพวก
อืม ซอสปรุงรส ครับ
อา อาจจำ ตอนนั้น ก็ซอสปรุงรสยังไม่ได้มีหลากหลายยี่ห้อ ไอ้ที่จะใช้ทานกับ คู่กับไข่ดาวกันบ่อย แล้วผมก็ใช้บ่อยเลย ก็มักจะเป็น อ่า ซอสแม็กกี้ ซึ่งแม็กกี้นี่มีมานานมากแล้วนะคุณ แม็กกี้นี่จะเหยาะทานกับไข่ดาว ใช่ครับ ผมเหยาะทานกับไข่ดาวใน ในทุก ๆ วันเลยครับผม อา ใช่ครับผม ก็ ครับผม แล้วก็
ครับ ๆ อืม อืม ครับ ๆ อ๋อ เหรอครับ? โอ้ อันนี้เพิ่งรู้ โอ้ ครับ อะ แล้วคุณคิด คิดว่าไข่ดาวใน ในจานพิเศษของคุณครับ มัน มันมีรสชาติต่างกันยังไงกับไข่ดาวทั่ว ๆ ไปครับ?
อะฮะ เออ จริง ๆ รสชาติไม่ได้ต่างกันเลยครับ เพียงแตะ ผมมองว่า มันเป็นอาหารที่ ที่ผมชอบ เพราะว่าจุดเริ่มต้น ของไข่ดาวเนี่ย มันทำให้ผมชอบ ขยายไปจนถึงเมนูไข่หลากหลายรูปแบบเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นไข่เค็ม อา ไข่เจียว ไข่ต้ม อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้กลายเป็นว่า ผมอะมีทัศนคติที่ดีต่อเมนูไข่ทุกประเภท และจากแค่ ทัศนคติที่ดี กลายเป็นชอบมากเป็นพิเศษเลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะสามารถทานไข่ได้ทุกรูปแบบเลย ซึ่งจากแค่ไข่ดาวในอดีตเนาะ ปัจจุบันเนี่ย เราก็เริ่มรู้จักไข่หลากหลายสัญชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ชอบทานมากที่สุดเลยก็จะเป็น อาจจะเป็นของฝรั่ง ที่เขาเรียกไข่คนน่ะ scrambled eggs อะไรน่ะ
อืม ครับผม อา อา อื้อฮือ อืม ๆ ๆ เข้าใจครับ ครับ ครับ อะฮะ อืม อา ๆ ครับผม อา อ๋อ ไข่ ค ไข่คน อืม ครับ เคยได้ยินเหมือนกันครับ เออ
อา ใช่ครับผม ซึ่งก็ ประทับใจเหมือนกัน เพราะว่าวิธีทำก็ไม่ง่าย แล้วก็ได้ลองทำเองด้วย สุด อ่า มัน มัน มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยชอบไข่ด้วยแหละ เราก็เลยพยายามสรรหาเมนูไข่ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ เมนูไข่ที่ชอบที่สุดเลยเนี่ย ไม่ได้เป็นไข่ดาวอีกแล้วครับผม เป็นไข่พะโล้ครับ
เออ ครับ ครับผม เป็นเมนูอะไรครับ? ฮะ แล้วมัน อืม เปลี่ยน มันเปลี่ยนจากไข่ดาวมาเป็นไข่พะโล้ใช่ไหมครับ? แล้ว แล้ว ข ไข่พะโล้เมนูเนี้ยครับ มันมาจากไหนครับ มีที่มาที่ไปไหม?
ใช่ครับผม ครับ

ตึงนิดหนึ่ง เพราะเขาใช้ระยะเวลาในการต้ม ในการตุ๋นเนี่ยอาจจะไม่นาน แต่หมูฮ้องเนี่ย ป อ่า ชิ้น ขนาดของชิ้นหมูที่อยู่ใน ในหม้อเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ แต่ว่าใช้ระยะเวลาการตุ๋นนานมาก อาจจะสัก 2-15 ชั่วโมงเลยนะ ในการตุ๋น ไอ้ ไอ้หมูฮ้องเนี่ย ซึ่งมันจะทำให้ไอ้หมูชิ้นใหญ่ที่เราเห็นเนี่ย มันเปื่อย เป็นพิเศษ แล้วมันก็แบบ แบบ พอเวลาเราทานเข้าไปอะเนาะ มันจะรู้สึกว่า ว่าทั้ง ๆ ที่มันชิ้นใหญ่ อย่างเงี้ยแหละครับผม อืม
ครับผม อืม ครับ อ๋อ โอ้โฮ เห็นภาพเลย ครับ ครับ อืม อืม ครับ เออ โอ้โฮ เห็นภาพเลยครับ แล้ว แล้วมันพัฒนากลายเป็นหมูพะโล้ที่ ที่เป็นอาหารแบบ <tsk> จานโปรดของคุณยังไงครับ?
อืม เพราะว่าหลังจากที่ได้ลองทานหมูฮ้องแล้วอะครับ ด้วยความที่ ที่มันหาง่ายด้วย แล้วก็ อ่า ที่แถวบ้านผมเนี่ย เขาก็ทำกันหลายครัวเรือน แล้วรวมถึงร้านข้าวแกงด้วย ก็มักจะมีหมูฮ้องด้วย อย่างเงี้ยครับผม จากนั้นเราก็ไปเห็น เอ๊ย อ่า หม้อข้าง ๆ เนาะ มีลักษณะใกล้เคียงกัน ต่างกันเพียง ค ไข่พะโล้ขึ้นมา เราก็ลองทานดู เฮ้ย ปรากฏว่า อา รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกัน แต่จะต่าง ค ตรงที่ว่า ความเข้มข้น แล้วก็ทางหมูฮ้องเนี่ยอาจจะออกไปทางเค็ม แล้วก็หวานน้อยกว่า แต่ถ้าทางไข่พะโล้เนี่ยอาจจะมีความหวานมากกว่าความเค็ม อา มันจะ ฟีลลิงมันจะต่างกันนิดหนึ่ง แต่มันก็อยู่ตระกูลพะโล้เหมือนกันครับผม อือ
ครับผม อืม ๆ ครับ ครับผม อืม อืม อืม มีไข่ ครับ อ๋อ ครับผม เออ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ พอจะเห็นภาพครับ เออ เออ กลิ่นกับรสนี่ลอยมาเลยครับ แล้ว แล้วถ้าอย่างเงี้ย ช่วงเวลาที่เรา ปัจจุบันน่ะ เราได้ทานเมนูวัยเด็กเนาะ อย่างเช่น พะโล้นะครับ เรา เรา เรานึกถึงช่วงเวลาไหนตอน ตอนในอดีตเราไหมครับ?
ครับ ครับผม ถ้าได้ทานหมูพะโล้หรือว่าไข่พะโล้ ก็มักจะนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดครับ เพราะว่าด้วยความที่บ้านเกิดผมเนี่ยอยู่ทางใต้เนาะ เมนูหลักเลยเนี่ย อาหารโปรดที่สุดเลยของผมเนี่ย มักจะเป็นข้าวราดแกง อะ อา หลาย ๆ ท่าน อา หลาย ๆ ท่านมาจากถิ่นที่อยู่อื่น ๆ ก็อาจจะมีเมนูโปรดที่ต่างกันเนาะ แต่ว่าส่วนตัวแล้ว ภาคใต้เนี่ยเขาจะมีข้าวแกงเยอะ ซึ่งเราก็จะเห็นในกรุงเทพ หรือว่าในจังหวัดที่เป็นจังหวัด คนทำงาน อย่างเงี้ยกันบ่อย ๆ จากแกงนครเอย ข้าวแกงพังงา ข้าวแกงหมูย่างเมืองตรัง อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็น ซิกเนเชอร์ ของทางอาหารทางภาคใต้เนาะ ซึ่งผมโปรดปรานมาก เพราะว่าเวลาเราได้ทานเนี่ย ข้าวราดแกงเนี่ย เราก็มักจะสั่งไข่พะโล้เนี่ย แยกเป็นกับมาในทุก ๆ มื้อเลยครับผม บางครั้งก็อาจจะทานเพียงแต่ข้าวเปล่า ๆ กับไข่พะโล้แยกกับมา หรืออาจจะมีราดข้าวสัก 1 หรือ 2 อย่าง ถ้าวันไหนอยากจัดหนัก จัดเต็มก็ราดแกงไป 3 อย่างเลยครับ แล้วก็ไข่พะโล้ตั้งอยู่ ต้องคู่ด้วยตลอดในทุก ๆ มื้อครับ ตั้งแต่ตอนเด็กครับผม
ครับ อืม ครับ เป๋อ ข้าวราด แกง ครับผม เออ ใช่ ๆ ครับ เออ ครับ เออ เออ เออ เคยเห็นครับ เออ ครับ อา ครับ อา ครับผม อือ อืม ครับ โอ้โฮ อืม ๆ ๆ อืม ครับ พอจะเข้าใจแล้วครับ แล้ว แล้วการที่เรา โตมากับอาหารเหล่าเนี้ยครับ มันส่งผลต่อตัว ตัวตนของคุณยังไงครับผม?

เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า อาหารที่คุณเติบโตมาอะ มันมีความหมายกับคุณยังไงอะครับ?
อืม สำหรับอาหารที่เติบโตมาเลยนะครับ ตั้งแต่เด็กเลย ก็ต้องบอกเลยว่า เป็นเมนูที่ เบสิก และก็คลาสสิกมากครับผม สำหรับทุก ๆ คนเลยนะครับ มันคือไข่ดาวครับผม เพราะว่าไข่ดาวของผมเนี่ย สมัยเด็กเลยนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่ง แล้วคุณยายกับคุณน้าเนี่ย แล้วก็คุณแม่ด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ ซึ่ง อือ อาหารที่จะต้องเตรียมเป็นหลักเนี่ยก็จะต้องเป็นพวกอาหารตามสั่งทั่วไป อะ ผัดกะเพรา ผัดพริกแกงนู่นนี่นั่นเนาะ ซึ่งเมนูเหล่าเนี้ยจะอร่อย ถ้าประกอบไปด้วยไข่ดาวครับผม ทีนี้เขาก็จะทอดไข่ดาวเตรียมกันไว้เลย ใส่ตะแกงโลหะเนาะ วางไว้เลย 10 10 ฟอง 20 ฟอง อะไรก็ว่าไป เพื่อให้เวลาช่วงเช้าเนี่ย เวลา อ่า ลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะได้รวดเร็ว อา
อืม ครับ อืม มันคืออะไรครับ? อืม ๆ ๆ โอ้ ครับ อืม อืม ครับ ครับผม อา ๆ ๆ เตรียมวัตถุดิบ ครับ อา ใช่ อา ครับ โอ้โฮ! ครับ เตรียมไว้เลย ถูกไหมครับ?
อา ใช่ครับผม ส่วนไอ้เราเนี่ยก็เด็กอนุบาลเนาะสมัยนั้น เราก็ ตื่นเช้ามาปุ๊บ ก็เดินเข้าครัวไปเลยครับ ตักข้าวแล้วก็หยิบที่คีบ คีบไข่ดาว 1 1 ฟองเนาะ อา วางบนจานข้าวตัวเอง นั่นแหละครับผมเป็นอาหารเช้าสำหรับผมในทุก ๆ วันเลยครับ ใช่ครับผม อืม นั่นแหละครับ
อา ๆ ครับ อืม ครับผม เออ ครับ เออ โอ้โฮ เห็นภาพเลย ครับ อา ลอง ลองช่วยอธิบายรสชาติได้ไหมครับ? ว่า ไข่ดาวจานนั้นของคุณอะ มันเป็นยังไง?